जी, मैं बिल्कुल आपकी बात समझ सकती हूँ, और जैसे आपने बताया ना कि व्यायाम की जो आदत है, वो कहीं न कहीं बनने में आपको बहुत ही ज़्यादा कठिनाई महसूस कर रहे हो, तो मैं इससे ज इसको इसके म इसकी मदद से पहले कुछ बातों को थोड़ा जानना चाहूँगी। क्या आप बता सकते हैं कि आप मतलब किस तरह के व्यायाम अभी करते हैं, या किस तरह का पहले करते थे? क्योंकि जैसे आपने बताया कि, "अभी मैंने जिम की फ़ीस दे रखी है 1 साल, पर जा नहीं पा" तो अभी आपने बस 1 साल रु किया है, या इससे पहले भी कहीं करते थे, या क्या खुद से? जी।
जी, मैंने ना अभी नया-नया शुरू किया है व्यायाम करना, तो मैं इससे पहले तो व्यायाम करता नहीं था, और लगभग अ, 1 महीना हो गया है मुझे जिम की फ़ीस दिए हुए, और मैं आपको बताऊँ कि मैं ना, 1 महीने में मुश्किल से ही कोई अ, जो है अ, 7-8 दिन गया हूँगा, और अ, <sniffs> मेरे को भी आखिरी जिम भी मैं ना, कोई 5 दिन पहले गया था, और उससे मतलब वो 2-3 दिन लगातार गया था मैं, और उससे पहले तो मुझे भी याद नहीं, मैं कब गया था और उसके द उसके पहले भी, देखिए, काफ़ी गैप्स आ गए और कहीं न कहीं, देखिए, पैसे की बर्बादी मैंने मुझे लगता है, मैंने कर दी है, क्योंकि मैं जा नहीं पा रहा हूँ। और अ, मैं जा मतलब जैसे जाता था, तो मैं कम अ, वेट से ही करता था अभी, क्योंकि मैं अभी नया-नया जिम जॉइन किया, और इससे पहले मैंने कभी ना, जिम की ही नहीं थी और कोई व्यायाम वगैरह भी ना अ, किया नहीं था। अ, और इसके अ, मुझे जो है मेरे ना अ, पड़ोसी हैं, उन्होंने प्रेरित किया था जिम जाने के लिए। तो उन्होंने मुझे जिम भी बताया एक वो कहते हैं, "बहुत अच्छा जिम है, आप जाकर देखो।" तो मैं गया, तो फिर अब ए लगभग ये 1 महीने पहले की बात ये है, हाँ। तो उसके बाद मैं गया, तो मैंने वो गया, तो 2, 1 दिन मैंने ट्रायल लिया, उसके बाद मैंने फ़ीस दे दी। लेकिन अब कहीं न कहीं, मेरे से ना जाया नहीं जा रहा है अ, और मन नहीं करता है और एक आदत नहीं बन पा रही है।
बिल्कुल, बिल तो बिल्कुल, मैं आपकी बात समझ सकती हूँ, तो ऐसा मतलब क्या मुख्य कारण क्या होगा? जैसे आपने कहीं बोला, "कभी मैं उठ नहीं पाता हूँ, आदत नहीं बन रही है, मन नहीं करता।" तो इन सब पीछे क्या कहीं आप थकान महसूस करते हैं अपने रो दिनचर्या में? या कोई मतलब ची नहीं है, या जैसे आपने बताया ना, अभी-अभी शुरू किया हूँ, तो आपको इतना कोई मत मतलब आप पहले से तो थे नहीं, तभी मन नहीं करता है कि थक जाते हो, या क्या वजह है? कोई मुख्य कारण है, जो आप की वजह से आप से नहीं, आप जा जो रुकावट बन रही है आपके